มีเรื่องอยากจะขอคำแนะนำ ขอคำปรึกษาหน่อยครับผม เพราะว่าช่วงนี้อะ เราอะแทบจะอยู่โอทุกวันเลย ต้องบอกว่าจริง ๆ อะ อยู่โออะมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้ว ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว แล้วทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นช่วงใกล้สิ้นปี ใกล้ปิดแบบปีใหม่แล้ว อย่างเงี้ยครับ มันก็เลยกลายเป็นงานอะมันเยอะมาก ๆ รู้สึกว่าเดี๋ยวเนี้ย ณ เดือนเนี้ยกลายเป็นว่า
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อ๋อ คือได้เยอะ เดี๋ยวสัก
ครับผม กลายเป็นว่าเดือนนี้
คืออยู่โอนี่คือหมายถึงโอที ที่ทำ โอเวอร์ไทม์ ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ อยู่โอที อยู่ล่วงหน้าแบบเนี้ยครับผม รู้สึกว่าเดือนเนี้ยก็ต้องอยู่อีก แถบเนี้ย จนถึงแบบว่าทำงาน 8 โมง 9 โมง ไปจนถึงประมาณ 2 ทุ่ม อยู่แบบเนี้ยอีก 1 เดือนจนกว่าจะถึงแบบวันหยุดสิ้นปีเลย ก็เลยรู้สึกว่า โอ้โฮ งานมันเยอะมาก ๆ เราอะมีวิธีผ่อนคลายของเราอะ วิธีเดียวคือ พอเราทานข้าวเสร็จหลังจากกลับมาจากงานแล้วเนี่ย ก็ดูมือถือชอปออนไลน์บ้าง อะไรบ้างเล็กน้อย แบบให้มันคลายเครียด ใช่ เลยแบบว่า โอ้โฮ มันไม่ได้รู้สึกว่ามี แบบพักผ่อนจากความเครียดลงไปเลย เพราะว่าพอทำแบบเนี้ยอะเงินก็เสียไปแล้วด้วย โอเค มันก็ถือว่า เป็นวิธีผ่อนคลายอีกทางหนึ่ง ใช่ แต่ว่าเรื่องการนอนอะไรพวกเนี้ยครับ มันเสียไปเลยอะสำหรับผมเองอะ เพราะว่าพอเล่นมือถือ อ่า พอมันเหนื่อยปุ๊บถึงจะนอน บางทีมันก็ดึกตื่นมาก็ไม่ค่อยสดชื่น อะไรแบบเนี้ยครับ เลยอยากจะขอคำแนะนำหน่อยว่าทำยังไงดี ให้มันแบบหาวิธีผ่อนคลายได้ดีกว่านี้อะครับผม?
อา โอเค อืม ค่ะ อืม ค่ะ โอ้โฮ อืม ดีค่ะ เออ อ๋อ ค่ะ อืม ค่ะ อืม